す、うーん、唐揚げ、家で作るんですけど、あの、その分、あの。体も太りますね。<laughs>
うん。 あ かうん、ま、でも美味しいからな、唐揚げは。<laughs> うん。ねえ。ああ、おいしい。<chuckles>
わい。ね、ご飯も進んじゃうし。うーん、油もの、<chuckles> 油ものやっぱり良くないですね。
ええ、でも油物って美味しいんですよねっていう。<chuckles> ね。ね。唐揚げや、唐揚げはやっぱり、うん、て定番中の定番、うちも好きですね。でも私は揚げ物はちょっと。うん、油も飛ぶしみたい。うーん。そうですよね。とかいって。でもでも、まま、うーん作ってもらえるならありがたく食べるし、何なら何なら掃除もしますけど、みたいな。<laughs>
美味しいですね。体に悪いものってなんで美味しいんでしょうね。<chuckles> うーん。<chuckles> はい、面倒くさいですよね。 そうなんですよね。臭いも充満するし。はい。いいことはないんですけどね。 <chuckles> <laughs> <laughs> なんかあのネギソースで食べるのが好きなんですよ。
え、どんなソースさくですか、ネギソースって。
あの、唐揚げを普通に揚げて、で、あの、ネギを刻んで、お醤油とお酢を、ま、いったいいちぐらいで割って、つくタレを作って、それにネギを結構大量に入れて、で、唐揚げの上にかけて食べるのが、我が家でブームです。<chuckles>
うん。 はい。 はい。 ああ、美味しそう、おお。 へえ。 ああ。 いいですね。あ、でももうそしたらそれは、お酢とネギで結構なんか。 いいんですか、健康。健康だから。そう。うん。
<laughs> そういうふうに、はい。お酢もある入ってるし、ネギで野菜も取れるしっていうふうには考えるようにはしてますけど。<giggles> あんまり体に。<laughs> か食べ過ぎたらあんまり良くないですよね。<laughs>
うん、ねえ。そう、バランス。<chuckles> 素晴らしい。<chuckles> ま、でもね。<chuckles> かけすぎたら良くないけど、ま、うん、いや、でもマヨネーズとかで食べるより、<chuckles> 美味しいですよね。私あの、ま、チキン南蛮とかも好きで、あの、タルタルソース、カロリーをさらに増加させる。<chuckles> 美味しい。
ああ、マヨネーズも美味しいですよね。はい。 ああ、いいですね。 ああ、確かに。ね、カロリー高いものは美味しいですからね、うーん。
ねえ、ああ、なんですかね。<laughs> うん。
いや、私あの、甘党なんです、かなり。はい。
あ、そうなんですか。どういうどういう甘いものが好きですか？